हाँ, उसमें सब कुछ ही बहुत अच्छा है, उसकी रेटिंग्स वगैरह भी बहुत ही शानदार आई थी। तो मतलब आप देखेंगे तो आपको और उसके अलावा ना हाँ। बोलिए, बोलिए, बोलिए?
ओके। तो मतलब जैसे कि पैंगुइन हाँ, हाँ। बोलिए, बोलिए? अ, मतलब मैं जैसे बोल रहा हूँ मतलब पैंगुइन सुन के मुझे थोड़ा-सा कार्टून लग रहा है, तो क्या कार्टून में है या फ़िर नॉर्मल? ओके, ओके, ओके।
हाँ। नहीं, कार्टून नहीं है, नहीं, नहीं, नहीं लाइव अ अ, लाइव एक्शन शो है वो बिल्कुल। कार्टून नहीं है।
ओके, ओके। ओके, ओके। बोलिए आप कुछ कह रहे थे पहले? हुँ।
हाँ, मैं ये कह रहा था कि अब अ, वो जो किरदार है एक्चुअली अ, 2022 में एक फ़िल्म आई थी "द बैटमैन" नाम से। तो अ, वो उसमें एक अ, एक्टर है रॉबर्ट पैटर्नसन, जिनको शायद आपने मेबी हो सकता है देखा भी हो अ, "ट्वाइलाइट" करके एक फ़िल्म फ्रेंचाइज़ है ट्वाइलाइट। तो वो हाँ, वहाँ से वो फ़ेमस हुए थे।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, हाँ, देखा हुआ है मैंने।